آه هأقول لِك بقى، هي المشكلة في حتة الفيزا والInstaPay والحاجات دي يحسّسِك إن أنتِ ما بتدفعيش حاجة، وأنتِ لأ ده أنتِ بتدفعي، لكنّها مش باينة قدامِك.
بيسَهِّل عليك أوي، بيخليك ماشي كده اللي هو أي عرض، أي حاجة شُفت مثلًا، ممكن أحكي لك موقف بطانية مثلًا، هي مش بطانية هُو مفرش بيتحط كده تحت الملاية وبتحُط فيشة في الحيطة، بيدفي الملاية، أنت مُتخيل الرفاهية؟ مع إن إحنا أصلًا عندنا دفّايتين أو 3، تحط المفرش ده، رُحت شفته عجبني أوي قُلت إيه، أنا هاجيب للأولاد كُلُّهم منه، رُحت جبت 3 مفارش تفرشهم تحت البطانية كده وتحط فوقيهُم كوفيرته و وتدفي السرير نفسه، مجرد ما تحط الفيشة في الحيطة وتُضبط درجة الحرارة معينة، أ رُحت جبتها لأولادي عجبتهم، فلقيتها يعني هي رفاهية ممكن إن أنا أشَغل الدفّاية في نفس الوقت.
امم. اتفضلي. آه، حلوة. إمم. إمم. إمم. طبعًا آه أنا مُتفق على فكرة هي كويسة، ولكنها على حسب ال على حسب احتياجِك للبيت، وأنتِ قُلتِ لي إن في حاجات أهَم، فبالتالي يعني أعتقد وفي دفّاية كمان، فأعتقد دي نوع من أنواع الرفاهيات اللي مش عارف ب يعني بالنسبة لِك قد تكون يعني مش وقته، آه بالضبط، ف فأنا وِجهة يعني شايف إن أنتِ ممكن تتجنبي الفيزا شوية والInstaPay والكلام ده، ويكون معاكِ ف يعني رقم فلوس معينة مثلًا
في دفاية كمان. زيادة عن الحد. امم. أشيلها مثلًا، آه، أيوه، أيوه.
آه بالضبط، فلوس، فلوس في إيدِك، عشان تحسّي بالفلوس وهي بتشّرى وهي بتدَّفع فبالتالي تبدئي تقللي الموضوع ده شوية.
الفكرة دي حلوة جدًا، يعني أمّا أنزل أعمل shopping آخُد فلوس في إيدَيَّ.
بالضبط، بالضبط، فلوس فلوس حقيقية.
فبالتالي هابقى ملزومة برقم معين، بالضبط آه. أنا بجد يعني شكرًا إن أنت سمعتني واديتني النصايح الجميلة دي، أشكرك جدًا بجد.
اهم.